Mhm. Ja, lässt du dich da auch vom Algorithmus leiten?
Ich lasse mich nicht wirklich leiten, aber tatsächlich bringt mir der Algorithmus ab und zu auch neue Songs, die dann auch gar nicht so schlecht sind, die ich mir dann auch pe äh, privat anhöre. Also, TikTok persönlich also TikTok jetzt nicht unbedingt, aber auf Youtube werden mir viele Songs vorgeschlagen, basierend auf alten Songs, die ich grad gehört habe und die sind dann auch, ähm Ne, ne, eigentlich gar nicht mehr. Also ich gehe ich gehe in keine Plattenläden. Ich gehe nicht, äh, in den Markt, um mir jetzt irgendwelche CDs zu kaufen. Da bin ich komplett raus. Es ist wirklich alles digital geworden. Komplett digital. Also
Mhm. Ja, da gibt 's ja auch viele Playlists. Was hältst du denn vom Plattenladen um die Ecke? Früher ist man ja in den Plattenladen gegangen, um neue CDs zu entdecken. Hörst du eigentlich noch CDs und wenn ja, welche? Mhm. Welche Vorteile siehst du bei digitaler Musik?
Hm, ich würde sagen einfach, dass du halt jeden Song abrufen kannst, wann immer du willst. Das ist natürlich 'ne super, äh, Eigenschaft, die wir halt vorher nicht hatten. Früher war das ja, Musik hören, die ich die ich besessen habe und jetzt muss ich die s die Songs ja nicht mehr besitzen, weißt du?
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Aber man wird ja auch sehr viel vom Algorithmus geleitet. Wie viel willst du denn bei deiner Musiksuche wirklich dem Algorithmus überlassen und wie vermeidest dann, immer, in derselben Musik-Bubble zu landen? Diese Gefahr besteht ja, wenn man nur digital unterwegs ist.
Ja. Ja. Also, ich will mich natürlich nicht leiten, ne? Also, ich will mich nicht leiten lassen, aber du kannst dem ja so an sich gar nicht mehr entkommen. Das ist ja gang und gäbe, dass du immer wieder irgendwas vorgeschlagen kriegst. Ich bin jetzt nicht der größte Fan davon, aber wenn ich freue mich natürlich, wenn dann ein Song kommt, der mir gefällt, aber das ist jetzt vielleicht in 10 % der Fäll Ähm, ich die Posts, die mir nicht gefallen, wenn die jetzt äh, wenn's jetzt Musik-Posts sind, dann, ähm, kannst dir ja gibt's ja diese Funktion mit „nicht interessiert, nicht weiter nicht wieder anzeigen.“ Die drücke ich dann tatsächlich schon sehr oft dann, ja, weil der Großteil der mir halt angezeigt wird der Großteil sind ja auch Sachen, die bezahlt werden. Also, Leute bezahlen ja dafür, dass andere Leute dann irgendwelche sponsored Posts kriegen und halt diese Songs hören. Aber, äh, ich gehe gerne auf Konzerte, aber jetzt nicht auf irgendwelche Artists, die ich nicht kenne. Was aber passiert, wie ich neue Musik tatsächlich auch entdecke, ist, wenn ich jetzt auf 'n Konzert gehe und irgend 'n Vor-Act ist, den ich noch nicht gehört habe. Das gibt 's ja immer wieder, ne, also, dass irgendwelche Artists halt als Vor-Act gebucht werden und, ähm, da f sind mich schon ein paar, äh, d äh, bin ich schon auf 'n paar gestoßen, die ich dann auch gut fand, ja.
Mhm. Ja, jetzt noch mal auf die Bubble zurück. Hast du da irgendwelche Strategien, um dieser Bubble zu entkommen bei der Musiksuche? Durch den Algorithmus? Mhm. Das ist wohl wahr. Und wie sieht's aus außerhalb des Internets? Gehst du auch gerne auf Konzerte?